สำหรับคุณแล้วอะครับผม ตอนที่คุณเหนื่อย ๆ จากงานเลยเนี่ย คุณทำอะไรเพื่อเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาครับผม?
อืม หลายอย่างเลยอะค่ะ เอ่อ เพราะว่า อ่า ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกเอย ท่องเที่ยวเอย กินอาหารเอย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ อ่า ค่ะ คืออย่างงี้ค่ะ
อืม อืม โอ้ หลายอย่างจริงด้วย ครับผม โอเค เราขอเริ่มจากว่า เป็นเหมือน เป็นท่าไม่ตายหลักของคุณเลยได้เปล่า ถ้าคุณพลังแบบว่าหมด แบบว่า เอ่อ เอาง่าย ๆ ถ้าเหมือนมือถือ เหมือนขีดแดงแล้วกระพริบแล้วเนี่ย คุณจะทำอะไรที่แบบว่าจะฟื้นพลังให้กับ ท ตัวคุณได้มากที่สุด และเต็มเร็วที่สุดเนี่ยครับผม? อา
อืม ค่ะ ใช่ หลายอย่างเลยค่ะ อือฮึ อือฮึ อ๋อ นอนค่ะ นอนเลยค่ะ นอนเลยจริงๆ
โอ้โฮ ไม่ นี่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะ มัน มันเป็นเรื่องจริงจริง ๆ แหละ <chuckles>
<chuckles> ใช่ค่ะ เพราะว่าอันเนี่ย เอ่อ อย่างเนี้ย ตอนนี้ ทุกวันนี้นะคะ เราอะไม่ได้ทำงานประจำแล้ว แล้วเราก็จะทำงานออนไลน์ ใช่ไหมคะ แล้วทีนี้งานออนไลน์ของเราก็จะไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะ บางทีนะคะเราก็ทำงานแบบดึก ๆ ดื่น ๆ เนี่ย เอ่อ อย่างบางทีอะถ้าหากว่ามันมีงาน เอ่อ เยอะๆ เข้ามา อย่างเงี้ย เราก็ ม จะทำงานตอนเช้า หรือไม่บางทีค่ะเราก็จะทำแบบว่า อืม เขาเรียกว่าอะไรแบบ คือทำ อ่า เรียกได้ว่าแทบจะแบบว่า 10 กว่าชั่วโมงเลยต่อวันเลยก็ได้ค่ะ อะฮะ คือบางทีอะก็นอนแบบว่า ยังไม่ ไม่ใช่นอนสิ งานอะเสร็จตี 2 ตี 3 บางทีก็ตี 4 ตี 5 ก็มีนะ น นาน ๆ ที ใช่ คือถ้างานมันยังไม่เสร็จ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ เราก็เลยจะแบบว่า เออ ทำงานให้มันเสร็จก่อน อย่างเงี้ย แล้วค่อยนอน แล้วพอ พอเรา อืม
อืม ครับ อืม อ๋อ อือฮึ ๆ โอ้โฮ โอ้ ดึกจัง ครับผม การที่เราทำงานลากยาวไปถึงขนาดนั้นน่ะ ถึงตี 4 เนี่ย แน่นอนมันก็เลยทำให้แบบว่าพลังงานหมด ใช่ไหมครับผม แล้วก็เลย อ่า ใช้การนอนเนี่ยแหละเพื่อฟื้นตัวเองขึ้นมา
ใช่ อืม ถูกต้องค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่า อา เราทำงานลากยาวเนี่ย ผมว่าไปถึงตี 4 เนี่ย บางคนเนี่ยนอน 1 คืนเนี่ย อาจจะไม่พอนะ สำหรับคุณเนี่ยนอน 1 คืนเนี่ยถือว่าชาร์จพลังได้เต็มไหม?
อือฮึ ยังค่ะ ยัง อย่างคุณว่าเลย ยังไม่เต็ม คืออย่างงี้ค่ะ เราอะ อ่า อย่างสมมุติว่าวันตี อา ตี 2 ตี 3 แล้วกันนะคะ สมมุติเสร็จงานตี 2 ตี 3 บางทีอะเราอะ อืม พอมันเพลีย หรือว่ามันเหนื่อย หรือว่ามัน มันเครียด อ่า มาจากการทำงานทั้งวันแล้ว ใช่ไหมคะ พอเราทำงานเสร็จ อาบน้ำอาบท่าเสร็จ เราอะขึ้นเตียงปุ๊บ เรายังไม่นอนเลยนะ เราจะมีอะไรที่แบบว่าทำให้ตัวเองผ่อน ผ่อนคลายนะคะ พักผ่อนหย่อนใจ ก็คือการไถ Feed บ้าง อะไรอย่างเงี้ย อ่า ดู <chuckles> ใช่ ไถ Feed ดูเฟซบุ๊ก ดูเรื่องราวของชาวบ้าน ใช่ค่ะ ส เออ ส่วน ใส่ใจเรื่องชาวบ้าน ใช่ ใช่ค่ะ ว่าวันนี้มี Drama อะไรอย่างเงี้ย คือ Drama มันจะเปลี่ยนแทบจะทุกวันเลยถูกไหมคะ อืม เดี๋ยวก็ อา Drama อันนั้นอันนี้ เดี๋ยว Drama influencer บ้าง Drama อะไรต่ออะไร โอ้ ด เยอะแยะไปหมดเลยค่ะ อืม ก็นั่นแหละค่ะ ก็เสพสื่อ
อ๋อ ครับ อืม อืม ๆ อ๋อ อ๋อ อา ๆ ๆ โอเค เสพสื่อ <laughs> ดูเรื่องราวของชาวบ้าน อืม อืม ๆ ๆ ๆ ๆ อ๋อ ครับ มัน มันก็ถือว่าเป็นการแบบว่า อ่า เสพสื่อบันเทิงเนาะใน ในเรื่องที่แบบว่าให้ความสุขกับเราอะ มันก็เป็นการเหมือนโดนชาร์จพลังอ่อน ๆ ให้แล้วก่อนที่เราจะนอน เออ ๆ ๆ ๆ
ใช่ ใช่ ๆ ๆ พักผ่อน ใช่ ๆ ก่อนจะนอนน่ะ คือไม่ได้เลยค่ะคุณ เราทำงานมาเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่ เราจะต้องแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจโดย จ การที่เราเสพสื่ออะไรพวกนี้ เสร็จแล้วนะคะ พอเราเสพสื่ออะไรพวกนี้ไม่พอ เราจะมีเน็ต เออ ไม่ใช่ เน็ต idol สิ เราจะมี Idol K-Pop อะค่ะ ที่เป็น อ่า แก๊บ เขาจะเป็นทั้งนักร้อง นักแสดง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราอะก็ติดตามเขาอะค่ะ เราชอบเขา มาก ๆ ถ้าเราไม่ได้ดูเขาก่อนนอนเราจะนอนไม่หลับ เราก็จะดูว่าวันนี้เขามีอิเวนต์อะไร เขากำลัง เอ่อ มีผลงานอะไร อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ มีถ่ายแบบที่ไหน ไป ไปออก เอ่อ งานนิ มีตติงที่ไหน fan meet ที่ไหน อะไรเงี้ย จะต้องดูติดตามเขาตลอดเลยค่ะ ซึ่งเราจะติดตามเขาทั้ง Twitter หรือว่า X เนาะ แล้วก็ไอจี นะคะ แล้วก็ อืม ยูทูบ ก ช ใช่ ถูกต้องค่ะ
อืม อ๋อ อ๋อ อืม อืม ๆ ๆ ๆ ครับ ครับ อา ก็คือไม่ว่ามีอะไร ตามหมดทุกอย่าง พ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญแม้แต่นิดเดียว <chuckles>
อืม ถูกต้องค่ะ แต่ว่าติดตามหลัก ๆ ก็คือ Twitter หรือว่า X ค่ะ เพราะว่าที่เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะอัปเดตข่าวสารเขาที่สุดแล้ว แล้วก็ไอจี ใช่ แล้วก็ไอจีของเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เวลาเขาอะอัปเดตรูปภาพ อะไรอย่างเงี้ย อืม นั่นแหละค่ะ เราก็จะมีความสุขมากเลยค่ะ มันจะแบบว่าทำให้เราหาย ท เหนื่อยเลยค่ะ เวลาเห็นหน้าเขาอะค่ะ อืม
เออ อืม เร็วที่สุดใช่ไหมครับ? อือฮึ อือ ๆ ๆ ๆ อืม โอเค ม ถือ เหมือนเป็นกำลังใจก่อนนอนเนาะ เราทำมาทั้งทีแล้วเราได้ ได้เห็นคนที่แบบว่า เหมือนปลาบปลื้มในผลงานหลาย ๆ ด้านเงี้ย พอได้ชื่นชมมัน ผมว่ามันได้ทั้ง 2 อย่างเลยเนาะ เหมือนกับว่า <tsk> อา ในเรื่องของความบันเทิงก็ได้แหละ กำลังใจมันก็เติมใจให้เราได้ อือฮึ ก็ทำให้แบบว่า อา นอนสบายแล้ว ได้รับรู้ข่าวสารแล้ว อืม แล้วทีนี้แบบว่า
ใช่ <inhales> ใช่ ๆ ๆ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม แล้วก็พักผ่อนด้วย อือฮึ
ใช่ อ้าว แล้วทั้งชีวิตเคยมีปัญหาไหม ว่าแบบ อา อย่างหลายคนเนี่ยเล่นมือถือก่อนนอน แล้วทำให้หลับไม่สนิท หรือว่านอนไม่เต็มอิ่มเนี่ย อันนี้มีปัญหากับคุณไหมครับ?
อืม ไม่เลยค่ะ เรา ถ้าไม่เล่นน่ะ เราจะนอนไม่หลับ เลยค่ะ เราจะต้องเล่นค่ะ ไม่ ไม่มีปัญหาสำหรับเราเลย เราจะต้องเล่น แล้วทีนี้พอเราเล่นนะเราจะสบายใจ
อืม <laughs> โอเค <chuckles> อันนี้อาจจะเรียกได้ว่ากระแสสังคมทำอะไรเราไม่ได้หรือเปล่า <chuckles> "ฉันหลับสบายอยู่ดี" อืม อืม ๆ ๆ
ไม่ได้ค่ะ เราจะต้อง ส เราจะสบาย ใช่ เราจะสบายใจ คือ คือเราไม่ใช่แค่แบบว่า ดู ดู Idol เกาหลีที่เราชอบเฉย ๆ เราจะมี Webtoon ของเราที่เราติด คือมันมาจาก มาจากหนัง หรือว่าซีรีส์ที่เขาแสดงนี่แหละ พอเสร็จแล้วเราก็เลยแบบว่า เฮ้ย เออ ข เขา อ่า เขา มัน อ่า ซีรีส์เนี้ย มันมาจาก Webtoon เรื่องเนี้ย แล้วเราก็เลยไปดาม ตามดู ปรากฏว่าพอตามเท่านั้นแหละ ห ต ปกติอะ แต่ก่อน อืม แต่ก่อนน่ะ ตอนเด็ก ๆ อะ ก็เคยอ่านการ์ตูน แต่ ต พอโตมาเราไม่อ่าน ใช่ไหมคะ เราคิดว่า เออ เรา เรา เราโตแล้ว แล้วก็แบบว่ามีภาระหน้าที่ ปรากฏว่าค่ะพอไปตามอ่านเท่านั้นแหละค่ะ ติดเลยค่ะ เนี่ยค่ะ อันเนี้ยเราก็ต้องอ่านก่อนนอนนะคะ ทุกคืน เลยค่ะ พออ่าน พออ่านปุ๊บคุณ มันปรากฏว่า พออ่านไป อ่านมา ไม่ว่าการ์ตูนมันจะสนุกแค่ไหน มันเป็นการ์ตูนแอกชันด้วยนะ เราก็จะง่วงนอนมาก ๆ เลยค่ะ แล้วหนังตาเราก็หย่อนค่ะ แบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เรานอนหลับสบายเลยค่ะ แบบเนี้ยค่ะ อือฮึ
อ๋อ เหมือนไปศึกษาเพิ่มใช่ไหมครับ? อืม ติดเข้าไปอีกหรือเปล่า? ครับ อือ ๆ ๆ <laughs> อ๋อ อา ๆ ครับ อา อันนี้ คือ ป เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนนอน ถูกต้องไหมครับ?
ใช่ ๆ ใช่เลยค่ะ อือฮึ
โอ้ย อันนี้ผมไปนึกถึงไปมอง นึกถึงตามแบบว่า เอ่อ ตอนเด็ก ๆ วัยรุ่นที่แบบเราอ่านหนังสือแล้วเราง่วงอะ เหมือนตัวหนังสือเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าต้องพักผ่อน เลย ยังไงก็ไม่รู้เหมือน กัน
อืม ใช่ ๆ นั่นแหละค่ะ จริง ๆ มันเนาะ ตัวหนังสือมันทำให้เราพักผ่อนแล้วก็แบบว่า อ่า พอเรา อ่า แต่ว่าเรานอนดึกแค่ไหนเราก็จะนอนหลับ เพราะว่ามันมี เราอ่านการ์ตูนอันเนี้ย พออ่านการ์ตูนเสร็จ ใช่ไหมคะ เราก็จะแบบว่า อะ เราก็จะนอนหลับแล้ว แต่ว่าเราก็ต้องตื่น 9 โมงเช้า ซึ่งมันก็นอนไม่พอ ใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะที่คุณถามอะว่า คุณทำยังไงถึงฟื้นตัว แล้วคุณนอนพอไหม นอนดึกขนาดนี้ เราก็จะนอนกลางวันเลยค่ะ <chuckles> เราตื่นมา ลุก เราจะทำนู่นทำนี่เสร็จ อ่า อาจจะมีทำงานบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เรากินข้าวเสร็จปุ๊บ เนี่ยเราจะต้องนอนกลางวันนี่แหละค่ะ เต็มที่ทำให้เราฟื้นตัวค่ะ นอนนี่แหละค่ะ <chuckles> เออ ฟื้นพลังเร็วมาก อือฮึ
อือฮึ เออ อืม อืม อา ถ้านอนเก่ง ครับผม อ๋อ อ๋อ แล้วพี่นี่ก็แสดงว่า อ่อ โอเค เพราะว่าในเรื่องของเวลาคุณ คุณทำงานออนไลน์ ถูกต้องไหมครับ ฉะนั้นเวลาก็ค่อนข้างอิสระ ถูกไหม ทั้งในเรื่องเวลาของการพักผ่อน แล้วก็เวลาในเรื่องของการทำงาน อืม อ่า แล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบว่า อ่า งานคุณเยอะ ๆ เลยเนี่ย จะต้องทำงานเป็นระยะเวลานาน ๆ นะครับผม อย่างที่จบตี 4 ถูกต้องไหมครับ? แล้วทีนี้ใน ในระหว่างที่ทำงาน แน่นอนพลัง พลังคุณจะต้องลด คุณใช้ทริกอะไรครับผมจะเติมพลังให้กับร่างกายคุณเนี่ย แล้วทำให้คุณเนี่ยทำงานยาว ๆ ยันได้ยันจบได้อะครับผม?
อืม ใช่เลยค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือ ๆ อือฮึ อ๋อค่ะ ก็อาจจะมีแบบพักบ้าง เบรกบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ที่ทำให้เราอะรู้สึกว่า เออ มีพลังในการทำงาน อีกอย่างนี่คะ เรา เรานึกถึงเงินค่ะ ใจเราอะนึกถึงเงินว่า <chuckles> ฮ เรามี เราเป็นคนมีค่าค่ะ มีค่าใช้จ่ายค่ะ อันเนี้ยค่ะ ใช่ อันเนี้ยค่ะ มันเป็นแรง พลังใจ แรงผลักดันให้เราฮึดสู้ทำงานต่อได้ค่ะ เนี่ยค่ะ เงินเนี่ยแหละค่ะ <chuckles> ที่ทำให้เราทำ ได้
อืม ๆ ครับ <chuckles> อืม ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ? เราก็เลยฮึดสู้เลย เออ แต่ แต่เอาเข้าจริง ๆ คือแบบว่า <tsk> มัน มันปฏิเสธไม่ได้นะว่ายุคเนี้ยคือเรื่องเงินมันสำคัญ
อืม อือฮึ
อยู่ในขั้นที่สำคัญมาก ๆ ด้วย ไม่ว่าเราจะไปไหน ทำอะไร อยู่บ้านก็เสียตังค์แล้วอะ <chuckles>
ใช่เลยค่ะ อืม อืม ใช่เลยค่ะ บางทีแบบว่า อ่า เออ เข้าไปดู เข้าไปดู เขาเรียกว่าอะไร อา ดูแพลตฟอร์มแล้วเดี๋ยวก็เห็นโฆษณา อะไรอย่างเงี้ย แพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ เดี๋ยวบางที อา นึกของอะไรขึ้นได้ อ่า เจออะไรนะ เออ เดี๋ยวก็แวะเข้าไป shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ย อา อะไรอย่างเงี้ย อืม
เนาะ ใช่ ๆ เจอของถูกใจ อืม อืม ๆ เจอของถูกใจก็กดสั่งแล้ว อะฮะ แล้วอย่างนี้มีแบบว่า เอ่อ ถ้าเกิดเราได้รับงานเป็นพรอเจกต์ อะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ได้ทราบว่าคุณมีรูปแบบนี้ไหมนะ คือเราต้องทำนาน ๆ เลยแบบว่าใช้เวลาฟัดอยู่กับมันเนี่ยหลายวันมาก ๆ เงี้ย แล้ว แล้วหลังจากจบงานเนี่ยมีการให้รางวัลตัวเอง หรือว่าพาตัวเองไปฟื้นพลังที่ไหนไหม?
ถูกต้องเลยค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม อ้อ มี ๆ ๆ มีแน่นอนเลยค่ะ ก็อย่าง เอ่อ บางทีอะ เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงิน ใช่ไหมคะ พอเราได้เงินมาค่ะ เนี่ยค่ะเราก็ฉลองเลยค่ะ ฉลองโดยการที่ไปหาอาหารอะไรอร่อย ๆ ทานค่ะ เพื่อเป็นการให้รางวัลตัวเอง หรือว่าฟื้นตัวจากการทำงานค่ะ บางทีก็แบบว่า เออ อาจจะดู ไปดูหนังบ้างนะคะ หนังที่แบบว่า เออ กำลัง เขาเรียกว่าอะไร เอ่อ กำลังเข้า ณ ตอนนั้น ใช่ ใช่ค่ะ
อา ครับ อืม เข้าโรงอยู่ทุกวันนี้ ใช่ไหม? เรื่องไหนเป็นที่นิยม อืม
ใช่ค่ะ แต่ก็เลือกดูหน่อยนะคะ ส่วนใหญ่เราก็จะดูพวกหนัง Hollywood อะไรเสียมากกว่าค่ะ อ่า เราก็จะไปดู เสร็จแล้วพอเรา อ่า ก่อนดูหนังอะเราจะแบบว่าก็ไปหาอะไรอร่อย ๆ คือจะไป มักจะไปเดินห้างค่ะ เพราะว่ามันจะมีทุกอย่างเนาะ อา เดินห้างเราก็จะแบบไปทานข้าวอร่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย แพง ๆ นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ให้รางวัลตัวเอง อ่า อาจจะเป็นบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น หรือว่าบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีในห้าง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ พอเสร็จแล้วก็ เอ่อ ถึงเวลาดูหนัง เอ่อ ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็จะไปเดินเล่นในห้างเนี้ย shopping window เนี้ย ดูของ อะไรพวกเนี้ย เพลิดเพลินตา เจริญใจ ไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วเราก็จะค่อย ค่อยเข้าไปดูหนังเวลาถึง อ่า ถึงเวลาดูหนังเนี่ยค่ะ พอไปเดินห้างมันทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะ อือฮึ
ครับ ใช่ ๆ ๆ อืม อือฮึ ครับผม อา ครับ ๆ ๆ เอาจริง เคยมีข้อมูลว่าสำหรับ อ่า ผู้หญิงเนี่ย การที่เราไปเดินดูของเรื่อย ๆ เนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เสียตังค์ในการซื้อจริง ๆ เนี่ย มันก็ช่วยเพิ่มให้ความ ความสุขกับตัวเราเองได้แล้ว อันเนี้ยสำหรับคุณเป็นไหมครับ? อา เป็นเหมือนกันเหรอครับ?
ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ ใช่เลยค่ะ โอ้โฮ เป็นค่ะ เป็น เป็น เป็นจริงค่ะ เอา เอาอย่างงี้ค่ะ เรา เราก็จะชอบเสื้อผ้าเนาะ แต่อย่างเงี้ยเราก็จะชอบเข้า เข้าไปร้านเสื้อผ้า แล้วก็จะไปดู อุ๊ย แค่สมมติว่าเราจะซื้อสักชุดนะ แต่เราไม่ได้ดูชุดเดียวอะค่ะคุณ เราจะดูทุกชุดให้มันสะใจ <chuckles> ว่าง เดี๋ยวมัน ใช่ ๆ ๆ ให้มันสะใจก่อนค่ะ ว่า เออ เราได้ดู คุ ครบทุกชุดแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย ไม่พลาดชิ้นไหนนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะ เราก็จะรู้สึกสบายใจถ้าเราได้ดู ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อก็ตามค่ะ
อา ๆ ๆ ครับผม อือฮึ <chuckles> ใช้คำว่าสะใจเลยเหรอครับผม? <chuckles> อือ ๆ ๆ อืม อ๋อ คือแบบว่า ครับ ครับผม การเข้าร้านเสื้อผ้าเนี่ย อย่างแบบว่าเราสำรวจเสื้อผ้า ตาใส อย่างชอป ๆ หนึ่งเนี่ย อยู่ในราว ถ้าเกิด เออ ตัวไหนที่เราแบบถูกใจ เราหยิบขึ้นมาดู ส่อง ทาบ กับตัวเราผ่านกระจกเนี้ย แค่ แค่นี้ถือว่า อ่า ได้รับการผ่อนคลาย หรือว่าได้รับการแบบว่าเติมพลังไหม?
อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อุ๊ย เติมค่ะ เอาแค่แบบว่าแค่ไปดูอะไรของสวย ๆ งาม ๆ อา เอาแค่แบบว่าถึงจะไม่ได้ทาบตัวนะ แค่แบบว่าไปเดินดูตามราว แล้วก็หยิบจับขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ย แค่นี้ค่ะ เห็นเสื้อผ้าสวย ๆ งาม ๆ ถึงแม้ว่ามันจะไซซ์มันไม่บอกกับเรา หรือว่ากับวัยเรานิ แค่เราได้ดู เท่าเนี้ยเราก็สุขใจแล้วค่ะ อืม ใช่
เออ เออ ๆ ๆ อา อือฮึ ๆ แค่รู้สึก อ๋อ เฮ้ย มันก็เป็นการแบบว่าเติมกำลังให้กับร่างกายที่ เป็นวิธีง่าย ๆ เหมือนกันนะครับเนี่ยเนาะ เหมือนกับว่าเรา เราแบบว่า อา ต่างทำ น งานหนักมาแบบช่วงหนึ่งเนี่ย แค่เรามาห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งเนี่ยคือเหมือนเราได้เติมทุกอย่างเลย
อืม ใช่เลยค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ
เติมพลังร่างกายจริง ๆ เลยคือจากอาหารเนี่ยแน่ ๆ อะเนาะ <chuckles> เออ ได้เดินดูของด้วย โอ้โฮ คุ้มมากหนึ่งที่
อืม ใช่เลยค่ะ อืม ใช่ แล้วก็ อืม ค่ะ แล้วก็มีอีก อือ ๆ ค่ะ 3 ได้เลยค่ะ
อื้อฮือ แล้ว อา ได้เลย
ค่ะ ก็จะมี ก็จะมีอันเนี้ย บางทีถ้าหากว่า เราอะไม่ได้ไปเดินห้างหรือว่าดูหนัง พอดีว่าบ้านเราอะมัน เขาเรียกว่าอยู่สมุทรปราการเนาะ ทีเนี้ย มันก็จะไม่ไกลจากบางปูสักเท่าไรค่ะ บางทีอะเราก็จะไปเดินเล่น หรือว่าไป ไป ไป เขาเรียกว่าไร ไปตากอากาศที่ ที่บางปูอะค่ะ ไปดูนกนางนวล ไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เออ
จาก ครับ อืม อ๋อ อือฮึ ๆ ครับ ก็ โอ้โฮ นี้ก็เรียกว่าธรรมชาติบำบัดเปล่าครับเนี่ยเนาะ ใช่ไหม เจอ เจอแบบ เจอลมทะเล เจอได้ ได้ดูสัตว์ นกบิน อะไรเงี้ย ทีนี้ผม ผมอยากย้อน ย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่ง ช่วงที่เทา ถามในเรื่องของการทำงานระหว่างวันที่ทำยาวนานเนี่ย คุณใช้เทคนิคอะไรบ้าง ใช่ไหม ก็ อา สำหรับหลาย ๆ คนเนี่ย ผมเห็นเขาใช้ในเรื่องของการทานขนม หาขนมมาทานระหว่างทำงานเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลต อ่า กาแฟ หรือว่า อ่า ผลไม้ที่มีรสจี๊ดจ๊าดหน่อยเนี่ย สำหรับคุณช่วยไหมเรื่องพวกเนี้ย?
ใช่ ๆ อืม ถูกต้อง อือ ๆ อืม ใช่ค่ะ ไปให้อาหารนก อืม ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ อา เราไม่ค่อยมีขนมจี๊ดจ๊าด อะไรพวกนี้ค่ะ ถ้าเราจะทานขนมเราก็คานขนมถุง ๆ ไปเลยค่ะ ทานทีหมดถุง <chuckles> คือ คือในบ้านมีขนมกี่อันก็ทานให้หมดเลยค่ะ แบบเนี้ย คือไม่รู้เป็นอะไรอะ? ถ้ามันมีอะมันได้ทาน แต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้ทาน ก็ไม่ทานเลย เงี้ย ก็จะแบบถ้าซื้อไว้ก็จะทาน
อืม <laughs> อัน <chuckles> คือเหมือน หรือยังมา ย้อนกลับมาครับ ที่คุณบอกว่า "เน้นสะใจ" <chuckles>
อืม เฮ้ย ใช่ ๆ ๆ แบบนั้นเลยค่ะ ใช่ค่ะ อืม
ใช่เปล่าครับ? เออ เน้นกับ อา กิน กินเลย ตู้ม ๆ ๆ ให้เสร็จเป็นมื้อ ๆ แล้วก็ทำงานต่อ ก็เหมือนกับพัก พักเบรกระหว่างทำงาน ใช่ไหมครับ อา ก็เป็นอีก อีกเทคนิคหนึ่งนะ ที่แบบว่าเติมพลังงานให้กับการทำงาน เอาจริง ๆ เราคุยกันได้หลาย ได้หลายเทคนิคแล้วเนาะ คือเทคนิคที่แบบว่า ผมว่าทุกคนน่ะอาจจะมองข้ามไปก็ได้ ใน ไอ้เรื่องของการนอนเนี่ย มันเติมพลังให้แบบว่าสุด ๆ จริง ๆ <chuckles>
อืม ๆ ถูกต้อง ใช่เลย ใช่ อือฮึ อืม ใช่ อืม อืม ใช่ค่ะ เรา อืม
เพราะได้เริ่มจากการ อือ ล้าจากการทำงาน พักผ่อนกล้ามเนื้อ พักผ่อนสมองเนี่ย นอนเสร็จปุ๊บ ตื่นมาเนี่ย มันยังมีแรงที่แบบว่าจะคิดงานได้อีกเยอะเลยอะ อย่างถ้าเกิดเราจบพรอเจกต์ไปปุ๊บ การออกไปห้างเนี่ย เติมได้ทุกอย่างจริง ๆ ในเรื่องของความสุขให้กับเรา <chuckles> อย่างนี้จะพอจะมีเทคนิคไหนเสอะ เสริมอีกไหมครับเนี่ย?
อือฮึ ค่ะ ใช่ อือฮึ ถูก ใช่เลยค่ะ อืม อ๋อ มีค่ะ ก็ อ่า บางคนเขาก็จะมีขนมจุกจิกพวกบอกว่าเปรี้ยว ๆ อะไรพวกนี้ที่ ที่คุณบอก ใช่ไหมคะ แต่เราอะไม่ได้มี แต่เรากินถุงใหญ่ ๆ แต่ทีเนี้ย พอดีว่าที่บ้านเราอะเลี้ยงแมวค่ะ แล้วเลี้ยงแมวตั้งหลายตัว แล้วมีลูกแมวกำลัง เป็นวัยกำลังน่ารักอะ แบบว่า 7-8 เดือน ไรเงี้ย อ โอ้โฮ เนี่ยค่ะ เวลากอดลูกแมวฟัดลูกแมวค่ะ จกพุงลูกแมว โอ้โฮ! มีความสุขมาก ๆ เลยค่ะ โอ้โฮ มันช่วยเติมพลังได้มากเลยค่ะ ฮ อืม
อ้าว เหรอครับ? อืม ใช่ครับ ๆ อ๋อ อืม อือ ๆ อืม <chuckles> อันนี้ดีกว่า <chuckles> ครับผม ภาษาทาสนี่เรียกว่า ไปเติมแมวก่อน <chuckles> ใช่เปล่าครับ? <chuckles> ปุ๊บ ฟูเลย อือ คือพอได้เล่นกับแมวแล้วอะ <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ ๆ ใช่ เราจะเติมแมวก่อนค่ะ อืม อือ ใช่เลยค่ะ นั่นแหละค่ะ โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลยค่ะ แบบเนี้ย ฟู ฟื้นฟูพลังเลย อือฮึ
อ้าว แล้วแมวแบบว่า เขาไม่มารบกวนเราเวลาทำงานบ้างเหรอ? หรือว่าแบบว่าเป็น อืม
มีเหมือนกันค่ะ อืม มีเหมือนกัน แต่ว่าเราก็จะดุเขา บอกว่า "ทำงานอยู่นะ" อะไรเงี้ย เขาก็จะแบบว่าเลิกกวน ไรเงี้ย แต่ทา แต่เราอะกวนเขาได้เวลาเราแบบว่าแหวะ เรา เฮ้ย ทำแล้วรู้สึกล้า อะไรเงี้ย ก็จะไปอุ้มไปจกพุงทุกตัวเลยนะ ไปขยำพุง ไปหอม ไปกอด ไปไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะ มันเป็นการที่แบบว่า เออ มันทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลาย แล้วก็ฟื้นตัวจากการทำงานมาทั้งวัน ไรเงี้ย หรือว่าระหว่างวัน ไรเงี้ย เนี่ยค่ะ เติมพลังของเรา เคล็ดลับเรา อือฮึ
<laughs> อา ๆ ๆ ๆ ครับผม ครับ อืม ครับผม เฮ้ย ผมว่าเทคนิคเนี้ย ผมชอบสุดเลยนะ อยู่กับสัตว์เลี้ยงมันน่ารักดี <chuckles> ใช่ ๆ ผมว่าทุกคนแบบว่า เออ ถ้าเกิดว่ามีสัตว์เลี้ยงอะ ผมว่าใช้วิธีเนี้ย เติมพลังได้ไวมากจากเกือบหมดอะ ปุ๊บ เกือบเต็มเลยอะ ผม ก็ว่าได้เนาะ <chuckles> โอเคเลยครับผม ขอบคุณมากที่มาแชร์เทคนิคนี้ ได้หลายเทคนิคมาก ๆ แต่ละเรื่องก็ ห มีแต่ความสนุกสนานด้วย ด้วยกันทั้งนั้นเลยครับผม ไงก็ขอบคุณนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้
ค่ะ ใช่ไหมคะ? ใช่ค่ะ นั่นแหละค่ะ มีความสุขมาก อือฮึ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ ค่ะ อือ ก็นั่นแหละค่ะ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ